هو إ دي الفكرة ال الصح جدًا، إن هو يسعى ورا الفلوس لكن لا تملكه هو اللي يملك الفلوس، ويكون عارف إن صاحب الفلوس دي مش هو، صاحب الفضل ده مش هو، سمِعت مقولة جميلة جدًا لشيخ من فترة جدًا كانت أختي منزّلة حالة كده، بتقول إيه، واحد بيقول إن ال إن دايمًا ال الواحد لمّا يوصَل لحاجة ينسب الفضل لمين، لله عزّ وجَل، لإن أنت من غير الله ما كنتش هتوصَل لأي حاجة، فطبعًا اللي هييجي بالمال ويقول ده أنا وصَلت بمجهودي، ده أنا وصَلت بفلوس، <chuckles> ربنا يرُد عليه يقول له: "طَب خلاص هات نِعمة واحدة من نِعمي وشوف هتوصَل لع لل للي أنت وصَلت له ده إزاي" يعني خيّ لو مثلًا وصَل لملايين الدولارات وملايين الجنيهات، وخَد منّه مثلًا نِعمة البصر، نِعمة السمع، نِعمة الكلام، نِعمة واحدة من دُول، هل كان هيقدَر يعمل نَفْس المبالغ دي كلّها؟ كان هيقدَر يوصَل لكلّ ده؟ فطبعًا كلّ اللي إحنا بنوصَل له بتوفيق الله عزّ وجَل، في الأول وفي الآخر علشان كده ننسب دايمًا أي سَعي صحيح، صحيح.
إمم. إمم. اهم. أيوه، اهم. عزّ وجَل، اهم. ونعم بالله طبعًا، اهم. امم، أيوه. إمم. نَعَم نَعَم ك كلام حقيقي فعلًا. حقيقي كلامك كلامك صح، وكلامك فعلًا يعني إن الإنسان يسعى بس ينسب دايمًا الفضل لله، ويمكن في قِصّة مشهورة قِصّة قارون اللي هو ك قال: "إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي" كان ربنا رَزَقه بمال كتير وأموال قارون بقى ومفاتيح آه، وبَعد آه ولمّا نه
فَخَسَفْنَا بِهِ إيه اللي حصَل إيه اللي حصَل؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ فَخَسَفْنَا بِهِ.
نَعَم نَعَم. يعني لو أنت عَندك مثلًا، قِصّة قارون دِيَّة ممكن ت ت ت تقولها لي أو كده، أو توضّحها لي أكتر ما فيش مانع. إمم.
آه أكي أكيد طبعًا قِصّة قارون، آآ ده كان ده بالنسبة لنا كده يعني كان واحد ف فقير جدًا بيرعى الغنم، كان راعي غنم أس كان في الأساس، فهو كان بيسعى وبيدعي الله عزّ وجَل هو كان نيا واحد من عُبّاد بني إسرائيل أساسًا، وكا ودعى الله عزّ وجَل إن هو، اللهم ارزقني المال، اللهم ارزقني المال، اللهم ارزقني المال، فأعطاه الله المال، وال لأ الله الله أعطاه خزائن الأرض كلّها أعط أعطاه خج جميع خ
إمم. أيوه. نَعَم. نَعَم نَعَم. حقيقي طبعًا آه.
فطبعًا لا يل
"وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ." إمم. نَعَم.
تعرف معنى الآية دي إيه؟ معني الآية إن المفاتيح بتاعة الخزنة بتاعته، كانت عشرات الرجال بيشيلوها. <chuckles>
آه، مُذهِل طبعًا، آه.
ما بالك بحجم الخزنة نَفْسها اللي فيها الفلوس، فطبعًا في مَرّة كده تكبّر على أهله، وخرَج بعَرش ي يجول مثلًا في البلدة اللي هو فيها، فطبعًا عمل الموضوع ده الفتنة للناس.
أيوه.

اهم، يعني هي قصّة مذهلة فعلًا وفيها معاني عميقة جدًا وفيها يعني عظة كبيرة جدًا، إن الإنسان، آه، يسعى ويحاول يوصل لفلوس ويدعي ربُّه كمان إنه يحصل على فلوس، بس بمجرد ما يصل إليه المال أو ي يعني خلاص ويصل إلى مبتغاه ومراده، لابد أن ينسب الفضل لأهله، يعني المال ده كان هبة من الله، فيجب إن هو ي مثلًا ينفق م منه على الفقراء، و ويشكر ربُّه اللي رزقه رزقه به بالمال دوّة وي و ويحاول يطلّع منه و ويشوف الناس وكده، ويقول إن ده فضل ربي عليّا وكده. إنما قارون طبعًا بجشعه وطمعه، آآ نسب الفضل لنفْسه وقال: "إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي." ده بمجهودي وبعرقي، ده المقولة يعني ال الشائعة في بعض بعض الأوساط، فعلشان كده كان جزائه إن إنه خُسف بيه الأرض، لأ هي فعلًا قصّة مفيدة وفيها عظة كبيرة، آه، هي فيها المال وبس وفيها الجشع وفيها الطمع وكانت نهاية الجشع والطمع إنه خُسف بيه. فيعني المال يعني من وجهة نظرك فعلًا مهم وكده بس زي ما أنت قُلت كده يُنسب إلى إلى صاحب الفضل، ال ال اللي تفضّل بيه.
بالفعل، ينس ينسب لصاحب الفضل، اللي هو الله عزّ وجَل، الما المال ينسب لصاحبه، ومين صاحب المال؟ الله عزّ وجَل، من غير الله ما كنتش هتوصل للحاجات دي، من غير نِعَم الله عليك ما كنتش هتوصل للموضوع ده، وعايز أقول لك عشان كده حتّى ال الكفّار بينجحوا ليه؟ ومثلًا الناس اللي مش مؤمنين أساسًا بوجود الله، من غير نِعَم الله ما كانوش هيوصلوا لحاجة، من غير نِعمة البصر، نِعمة الحركة، نِعمة اللسان، نِعمة التكلّم، نِعمة الفساقة في اللسان، والحاجات دي كلّها برضه ما كانوش هيوصلوا لأي حاجة من غير النِعم دي، آآ فطبعًا يعني كلّه ك الك الكلّ هيتحاسب في الآخر على حاجة زي كده، لكن ناخد بالنا من إن إحنا دايمًا وإحنا بنسعى للمال، ندوّر على المعنى على قد ما نقدر، والمعنى بالنسبة لي في ورا السعي للمال إن إحنا نحاول نعمل حاجة بنحبها، لو ما لقيناش الحاجة اللي بنحبها، نسعى في معنى الحاجة اللي في إيدينا. الواحد يتّقي الله في شغله، يتّقي الله في أولاده، يتّقي الله في القرش اللي داخل لولاده ويتحرّاه على قد ما يقدر، يساعد على قد ما يقدر. يعني مثلًا واحد في واحد أساسًا معاه فلوس وربنا رازقه أول كلّ شهر، يشوف عيلة بسيطة، يعني يعطيهم بعض المال، يشوف مثلًا آآ إ بالضبط يش ي يشوف مثلًا آآ بعض الفقراء في العالم يتبرّع لهم، يعني زي أهلنا في غزة، يشوف كده اللي كلّ اللي كلّ اللي يقدر عليه طبعًا يقدّمه، في في أول كلّ شهر كده والفلوس في إيديه، قبل ما تتخسف ويرجع آخر الشهر وبتخلص، لأ، يطلّع مثلًا مبلغ مثلًا 10% لو قدر، 7% لو قدر، 5% لو قدر من الراتب ده، ويوزّعه ويوزّعه على المستحقين، وأسأل أي حد في الدنيا ربنا كارمه، قول له السر في إيه؟ هيقول لك في الصدقة.
إمم، إمم. حقيقي. نعم، حقيقي. ليه؟ اهم. إمم. نَعَم. نَعَم. حلو، معنى جميل آه، الصدقة. حقيقي، نَعَم. حقيقي، حقيقي. إمم، ده حقيقي. اهم.